Senti, oramai, siamo in tutti i sensi circondati dalla tanto demonizzata tecnologia, ma vorrei chiederti: in che modo questa tecnologia ha cambiato tuo modo di imparare?
Beh, insomma, la tecnologia, mhmm, certo, è qualcosa di ormai di di <tsk> che permea tutta, come si dice, la società, no, perché, ormai, d dovunque ti giri, se hai qualche schermo, qualche luce, qualche video, qualche co no, e sa uhm, effettivamente delle volte che va bene lei ci sta, per fortuna, nella natura, ancora non esis però, effettivamente, ce n'è ce n'è pure troppa pure troppa alle volte. Ehm, nien nelle case adesso ci sono i come si dice, ci sono questi questi che parli, ehm, ti ris ti rispondono, sì, la robotica, c'hai i li gl gli altoparlanti che ti sentono, che chiedi: "Dammi la musica, fai qua, accendi quello, fai quell'alt" no, indubbiamente, appunto, e e qui persino esagera Comunque è anche uno strumento che ha im segnato, ha mhmm, ha permesso a tanti di accedere a somma, a cose a cui prima era difficile accedere. Perché dovevi andare, magari, a cercarti dei libri, c acquistarli oppure andare in una biblioteca, fare delle ricerche. Era anche molto richiedeva anche molto più tempo, richiedeva molto pu
Mh-mh. Sì. <chuckles> Ma Sì. Ah, la robotica. Mh, mh-mh. Sì. Sì. Adesso è più Più te certo. Mh-mh, assolutamen asso
molto più impegno. Oggi, invece, questo è tutto velocizzato, è tutto molto molto reso alla portata. E questo può avere i suoi pro, ma può esson esserci anche dei contro, ecco, perché
Mh-mh. Certo, quindi ci sono degli effetti collaterali, mettiamola così. Quali potrebbero essere, ad esempio, questi questi effetti collaterali?
Esatto, esatto. Eh, beh, gli effetti collaterali, che io ci vedo, i pincipali, sono quelli che oggi la gioventù, i ragazzi, chi nasce già, come si può di si suol dire, ehm, chi nasce già tecnologico a questi livelli, con questi strumenti, rischia di non sviluppare delle facoltà che, insomma, invece, uno che ha imparato sui libri, all'inizio, così, che ha visto un pochettino il passaggio, <tsk> come si può dire? È è come dire, uno ha imparato a cammina uno prima impara a camminare, poi va in macchina. Il rischio che uno nasce in macchina, è che poi, sì, sa andare in macchina, poi la volta che gli capita dover camminare, non è non ha mai camminato, eh. Non ha mai cammina
Sì. Rimane più superficiale, mh. Mh. Non è i grado. Okay, okay ho capito. Quindi ma, secondo te, nel nel modo di uhm, di imparare, no, nei ragazzi, quindi per quanto riguarda lo studio, magari, o la scuola, gli insegnamenti, ha, uhm, portato dei cambiamenti positivi la tecnologia?
Mh. Eh, beh, io penso che uhm, di nuovo, ci son dei cambiamenti sicuramente positivi perché, appunto, ha permesso di di aumentare aumentare la capacità di poter fare delle ricerche, di poter ampliare il campo il campo di ricerca, uhm, il volume delle ricerche, dei risultati, tutto quan però, allo stesso tempo, insomma, ehm, se viene utilizzato, può portare un pochettino troppo può può un pochettino far disimparare, ecco, della co o non permettere di imparare cose che, in fondo, è utile anche sapere. Perché il discorso è il di solito discorso, uhm, c uhm, <tsk> ehm, se trovi il cibo già cotto, voglio dire, okay, è è bene, risparmi tempo, però, uhm, g va volta che non trovi il cibo cotto, cosa fai? Non sei capace a far niente. <scoffs> È sempre quello un po' il discorso che, secondo me, è rischios
Mh-mh. Sì. Mh. Ah no, certo, assolutamente, chiaro. Infatti i ragazzi, diciamo, secondo te, uhm, preferiscono utilizzare, magari, degli strumenti tecnologici, tipo, magari, delle app, piattaforme?
Mah, secondo me, sì, certo, adesso c'è questo discorso d eh, certo, c'è 'sto discorso dell'intelligenza artificiale, immagino che un professore dice: "Fatemi una ricerca su Carducci, su co"; eh, figurati uno che va va a casa, si mette lì, uhm, si f si fi cioè cioè, fa fa un bel prompt, poi si mette a giocare, e te e quello là: prrr, gli spara fuori tutto. Poi lo copia e lo porta a scuola e di "Guardi, pressore, che bravo"; eh, però non ha non ha imparato proprio niente, no non gli è ser non gli è servita a niente quella cosa lì.
<chuckles> Sì. Copia. <chuckles> Sì, sì, sì. Non ha imparato nulla. Ma ci sono, invece, degli aspetti in cui la tecnologia è di aiuto alla società, quindi, magari, uhm mh.
Eh beh, no, vabbè <chuckles> certamente, no, certamente, certamen no, no, oggi sia oggi viviamo di tecnologia. Ogni ogni minu ogni minuto che una persona utilizza Internet, soprattutto perché lì ma cosa succede, che quei dati che lui, in qualche modo, mette lì, mhmm, la sua presenza, non dico dati personali. Comunque i dati quello che va a cercare, quello che gli interessa, i suoi i suo i famosi macro dati, quelle quei dati lì, l'intelligenza artificiale, queste piattaforme qua se li mangiano in continuazione. L l l'intelligenza artificiale ogni minuto che passa impara qualcosa di nuovo, continua continua giorno, notte, giorno e notte in continuazione continua ad assimilare ad dati, dati, informazioni, le mangia.
Mh. Assolutamente, mh. Sì. Assolutamen certo, certo, certo. Ma, invece, ad esempio, stavo pensando ad alcuni aspetti, no, della tecnologia, uhm, che rende, magari, più accessibili determinate cose, magari anche per le persone che, uhm, fanno fatica, non so, a a muoversi. Penso alle persone anziane o alle persone disabili che, uhm, possono accedere a molte a molti servizi tramite la tecnologia, cosa che prima, magari, non non si riusciva a fare. Quindi questo può essere considerato un aspetto positivo, in effetti.
Però cer Eh, certo, certo. No, no. No, ma difatti No, no, ma ad a ua i l'utilizzo diciamo, poi, ehm, come si può dire, l'utilizzo ragionato, fatto in modo in modo in modo, uhm, consapevole di que insomma, la la l oggi con con questi sistemi qua anche, diciamo, la la la sani la sanità, la salute delle persone viene tutelata maggiormente, viene aiutata. Perché, appunto, ci sono questi strumenti che permettono di fare non so, prendere dei dei parametri in continuo, fare de fare delle trasmettere dei dati di persone malate o, comunque, ci sono mille mille oggi, dispositivi, applicat applicazioni che per non so, nel campo persone che hanno problemi del diabete, oggi ci sono questi strumenti elettronici che fanno le letture di tutto quanto, insomma, il glucosio.
Mh. Okay. Anche, sì. Mh-mh. Vero, mh. Anche solo, magari, prendere un semplice appuntamento, no, uhm, mhmm, presso una struttura sanitaria, poterlo fare online, s
Ma sicuramente, sicuramente. No, quello sicuramente, sicurame il rischio, però, è sempre legato un poche no, il grosso rischio, secondo me, è legato al fatto che comunque sono s sono delle s delle co piattaforme, delle strutture, delle tecnologie che sono legate all'energia, sono legate alla corrente elettrica. Essendo male, dovesse saltare già oggi, quando manca sei lì al computer che stai facendo un lavoro col succede ormai raramente che c'hai uno sbalzo di si spegne eh il lavoro che c'hai si chiude, ripa e quello che stavi facendo lo perdi, no? E e già ti ti ti dà fastidio. Vabbè, per carità. Quindi
Mh. Ah, okay. Di tensione, mh-mh. Lo perdi, certo. Sì, sì, sì. Ma, ehm, quindi se beh, dimmi.
un doma no, dico, un domani è un problema, invece, ho un po' più ri siccome oggi si parla al di là anche dei problemi che possono nascere da da questioni politiche di guerre, di di attacchi cie ciber, ecce oggi c'è il problema che ne parlano. È una cosa molto rara, però le tempeste solari potrebbero causare qualcosa di di di terribile. Non è che sulle tempeste solari avvengono tutti gli anni, però, magari, una i o 100 anni, 200, è come un po' come il vulcano. Vulcani non è che però ci devi stare attento, devi considerare che un domani un vulcano potrebbe saltare, quindi non andarci a vivere sopra o perlomeno per o perlomeno, fare qualcosa che se dovesse succedere, avere un piano B, ecco. <chuckles>
Mh. Certo. Mh-mh. Sì. Sotto. <laughs> Sai come proteggerti, assolutamente. Ma, quindi, ehm, secondo te, no, cosa potrebbe fare la società degli adulti, intendo, uhm, quindi gli insegnanti, piuttosto che le famiglie, i genitori, per educare un po', uhm, i giovani ad utilizzare questa tecnologia in maniera positiva? Perché, comunque, se utilizzata bene, uhm, ha un sacco di vantaggi, no? Se, invece, è utilizzata in maniera passiva, mettiamola così, ehm, rischia di diventare ostacolo allo sviluppo, ec
Eh, beh, la certo, certo, cer Eh, beh. Eh, certo, certo. Di di certo, perché si rischia di impossessarsi delle persone di di di di di di bruciargli il cervello in qu un certo senso. Nel senso di renderle schiave, ecco, anche, veramente, renderle schia no, quello che si può fare, insomma, è quello che oggi, ehm, delle volte parlarne molto e fare delle certo, il fatto che queste c tutto questo sia in mano a dei privati che poi c'hanno, diciamo, come obiettivo del loro del loro del loro lavoro, del loro tipo di impresa hanno quello di che di avere un utile. Chiaramente, chi ha un utile, ehm, può può anche non avere nessuno scrupolo per ottenere quell'utile, no?
Mh. Sì, sì, sì, sì. Mh. Mh-mh. Ah, beh, no, certo, questo è chiaro.
Parliamo nessuno scrupolo a livello, per carità, legale, però t o fare d quindi ci voglion delle leggi che, insomma, dicano: "No, questa cosa qui non si può fare perché pote" oggi e, invece, oggi è un campo ancora molto molto così, poco conosciuto, poco regolamentato e, insomma, non è detto neanche che se queste cose fossero in mano a dei governi, si vede come si comportano i governi, anche lì, perché poi che i governi poi sono sono sotto sotto, magari, scacco di determinati poteri economici, finanziari. Eh, insomma, sono argomenti molto, molto delicati, ma perché, uhm, sono strumenti che hanno ormai una potenzialità enorme, enorme, enor
Sì, sì. Mh, poco regolamentato, sì. Sì. Mh. Sì. Mh. Ma, ehm, secondo te, se, ehm, gli insegnanti, no, per esempio, uhm, aiutassero gli studenti a cioè, o, comunque, li abituassero ad utilizzare, uhm, internet e, quindi, diverse fonti, no, che si possono trovare in rete per studiare, ma per studiare veramente quindi gli facessero vedere quali sono, uhm, i possibili vantaggi?
I p i i i possibili vanta e anche i pericoli, anche i pericoli, e i pericoli. Cer no, no, cer ma io non lo so.
E anche i pericoli, certo. Però, magari, lavorandoci insieme, no, e facendo, mhmm, i educando i giovani su questo aspetto, quin
Sì, sì. A prima devi prima dovresti educare gli insegnanti perché prima non so se gli insegnanti sono educati in ques no, adesso a parte a par non so se anche no, certo, ci bi ehm, no, ci ci vuole come come si dice, un cambio proprio di mentalità, bisogna proprio cambiare cambiare l'approccio completame perché adesso stiamo in una fase ecco, uhm, adesso è una metafora: è come quando l'uomo ha scoperto il fuoco, no? All'inizio probabilmente chissà quanti si son bruciati, no, con sto fuoco perché l'avranno avuto lì, pam, qua e si facevano del male. E poi qua hanno imparato a usarlo. Bisogna ehm, bisogna che questa tecnologia prima che si p che prima possibile, vengano vengano addomesticati, diciamo, nel senso, vengano le persone, vengano rese capaci di capire rischi, benefici, ma anche i i rischi che che che ne conseguo. Perché siamo agli albori un pochettino di questa cosa ed è però è anche è una cosa che sta proce sta procedendo molto velocemente, molto, molto velocemen
Ah, beh! Ah, beh. <giggles> Questo è ve Eh sì. Mh-mh. Sì. Assolutamente. Mh. Sì. Sì. No, no, no, assolutamente. Mh. <clicks tongue> Altro che, altro che. Sì, sì, è molto, molto veloce, in effetti, però è penso appunto
Perché, di qui a pochi anni, chissà cosa cosa si vedrà, ecco. Dicevi?
Sì, sì, sì, sì. No, dicevo che penso, appunto, a uhm, <tsk> alla possibilità di rendere questi aspetti positivi, uhm, più, mhmm, diciamo, prevalenti, no, rispetto a quelli negativi, quindi a alla al modo che si può avere per educare le persone, ad esempio: io penso al all'insegnamento o alla mhmm, sì, all'insegnamento di una lingua straniera, no? Ehm, una volta era complicatissimo imparare una lingua straniera, dovevi fare un sacco di lezioni, di corsi, andare all'estero, eccetera. Adesso, se uno volesse farlo con impegno, ovviamente, quindi con serietà, ci sono tutti queste queste app che, ehm, ti ti aiutano seriamente ad imparare una lingua e ti permettono anche di die parlarla, di ascoltare, uhm, le conversazioni, no, in modo da, uhm, m entrare
Sì. Sì. Erto, cer Sì, sì, è veri Cert ap sì, appunto, ma adesso faranno poi fra un po' dei dei traduttori simultanei che uno si mette un au un auricolare, na neanche non ha neanc però anche quello, di nuovo, è un discorso che uno però eh, appunto, può essere positivo in certi versi, ma per certi versi è negativo perché uno non impara più le lingue, mente uno può ancora un ba un paio di lingue, uno può anche oltre la sua, un'altra lingua, almeno può non è difficile impararla. Ora a meno che non dico non dico il mandarino perché, magari, può essere un po' difficoltoso. <chuckles> No!
Ecco, quello quello è l'aspetto negativo, mh. Mh. <chuckles> Però un'altra lingua sì, ci son delle app che ti aiutano proprio ad imparare un'altra lingua. No, non parlo dei traduttori simultanei perché quelli spengono, proprio, no, la la la
Un'altra li certo, certo, cer no, no, ma è verissimo, è verissimo. Comunque, diciamo dicia pe secondo me, per sintetizzare, diciamo, la che la tecnologia sta facendo dei passi da gigante. Io delle volte ne sento parlare, non è che io non è che ho co titolo per per però sento parlarne, insomma, capi ehm, riesco a capire che dicono, ma, uhm, condivido, che sta andando e d allo stesso passo, però, non si può dire che sta andando uhm, il buon senso dell'uomo, il buon senso dell'uomo, dicia
Mh. Mh. Isso, sì, sì. Verissimo, verissimo. Ci ci vorrebbe più regolamentazione, mh, mh.
Discorso è quello lì, diciamo. Oggi, purtroppo, è come uhm, sta diventando il rischio è quello di dare in mano a un bambino un fucile e n da mano a un bambino un fucile non devi darglielo, devi stare attento a dare un fucile perché m dare in mano a un bambino un fucile è una cosa assolutamente sbagliata. E devi aspettare che cresca un attimino prima di dargli in mano il fucil eh, eh.
Sì. Quindi, diciamo assolutamente. Quindi, diciamo, per sintetizzare, allora, la tecnologia ha sicuramente degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti negativi. Quello che è importante è che le persone la società venga educata a usarla in maniera intelligente.
Eh, certo. Acquisiscano certo, acquisiscano una c una coscienza una coscienza all'altezza del dello strumento, no, acquisiscano una coscienza che sia all'altezza di quello strumento lì. Altrimenti dai in mano a de a degli scimpanzé beh un bambino, scim hai de mano degli scimpanzé gli dai in mano qualcosa con cui possono farsi del male, possono far del male agli altri, eh per carità.
Sì. Assolutamente. Ho capito. <chuckles> Chiaro. Senti, ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato e per il discorso molto interessante. Grazie mille, a presto.
Io la vedo così. <chuckles> Eh, figurati. Grazie a te, grazie a te. È st è stato un piacere, è stato un piacere veramen ciao, grate.
A presto, ciao.